คือผมมีปัญหาตรงที่ว่า ผมเนี่ยนะครับมีเป้าหมายใน ในการลดน้ำหนักเนี่ย แล้วก็ผมก็มีการออกกำลังกายนะครับ แต่เหมือนกับว่าออกไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ย ผมมีความขี้เกียจ แล้วก็มีความแบบว่า มันมีความเบื่ออะครับ จนผมเนี่ยได้ ออกกำลังกายไปเลยสักพักแล้วอะครับ อา แล้ว โอ้โฮ ผมอยากจะมาออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักจริง ๆ จัง ๆ อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็แบบเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ผมน้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะอะครับ อา แล้วผมกลัวสุขภาพจะไม่ดี
อืม อืม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็อยาก จะขอคำปรึกษาจากคุณเลยว่า คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายไหมครับผม?
อืม ต้องถามก่อนครับว่าที่อยากออกกำลังกายนี่ คืออยากออกไปเพื่ออะไรล่ะครับ เพื่อทำให้สุขภาพดีขึ้น อยากจะลดน้ำหนัก หรือว่ามีความต้องการ อะไรแบบไหนไหมครับกับการออกกำลังกายเนี่ยครับผม?
อืม ครับผม ผมเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักเป็นส่วนใหญ่นะครับ เรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะตามมาทีหลังนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมน้ำหนักประมาณ โอ้โฮ 100 กว่า ๆ นะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยพอมัน 100 กว่า ๆ ผมก็มีปัญหาเรื่องนอนกรนอะไรต่าง ๆ นะครับ ก็เลยอยากจะหันมาดูแลตัวเอง ก็คือผมเนี่ยก็อยากจะออกกำลังกายนะครับ อืม
อืม อ่า เข้าใจได้ครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของทางน้ำหนักมากกว่าเนาะ เพราะฉะนั้นครับ จริง ๆ แล้วการที่เราจะออกกำลังกายเนี่ย อะ ก็คืออยากถามนิดหนึ่งครับ อันนี้ อันนี้ก็คือเราเคยออกมาแล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้เราก็หยุดไปใช่ไหมครับ?
เลยครับ ใช่ครับ ถูกต้องเลย ผมหยุดมาได้ประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์แล้วอะครับ เกือบเดือนหนึ่ง อ่า ผม ผมเนี่ยนะครับจะชอบเดิน อา เดินแบบว่าบนลู่วิ่งนะครับ มันจะเป็นการเดินเร็ว ผมว่าตัวผมเนี่ยจะวิ่งไม่ได้นะครับ มัน มันจะเจ็บเข่า อะไรพวกนี้ แต่ว่ามัน มันก็หยุดน่ะ เพราะว่าผมเนี่ยมันมีความขี้เกียจและมันมีความเบื่อ ผม เบิร์นเอาต์ ได้ง่ายมาก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ของผมมันขาดแรงจูงใจนะครับ หลาย ๆ อย่างเนี่ย แล้วก็ อะ พอไม่ออกกำลังกายปุ๊บเนี่ย น้ำหนักก็ขึ้น ผมก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เลย อา ครับผม
อืม อืม อืม อ่า เข้าใจได้ครับว่าเรื่องนี้มันก็ มันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับ เวลาที่เราไปออกกำลังกายแล้วเรามีการหยุดไป ต้องพูดว่าหลาย ๆ คนครับที่ออกกำลังกายมันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ แหละครับ ปัญหาที่ว่าในที่นี้หมายถึง ก็คือเราจะทำมันได้ไม่ค่อยรู้สึกต่อเนื่องเท่าไรครับ มันอาจจะเกิดจากสาเหตุจากหลาย ๆ อย่างอะครับ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปเขาก็เจอได้ เอ่อ สิ่งที่เราต้องทำอะครับ คือเราต้อง เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราต้องการอะไรครับ ถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการเนี่ยนะ อยากจะลดน้ำหนักอยากจะ อะไรเงี้ย คือหลาย ๆ คนเขา เขาก็มีความอยาก ความต้องการนะครับ มีหุ่น ที่ต้องการ มีสุขภาพร่างกายที่ต้องการ แต่สิ่งที่มันจะตามมาได้ยาก ก็คือ ความสม่ำเสมอครับ มันเป็นเรื่องที่หาได้ยากในการออกกำลังกายในช่วงแรก ๆ ซึ่งถ้าให้ผมแนะนำจริง ๆ เนี่ยนะ สิ่งที่ต้องทนให้ได้เลยครับในการออกกำลังกาย ก็คือทน 2 อาทิตย์แรกให้ได้ครับ เอาตัวเองออกไปให้มันเกินสักอาทิตย์ครึ่ง 2 อาทิตย์เนี่ยทำให้ได้ ถ้าเกิดเราทำได้นะครับ เพียงแค่ระยะเวลาประมาณนี้ หลังจากนั้นนะครับมันจะง่ายเลย อันนี้ผมแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวคือพยายามครับ ใช้คำว่าพยายามเลยพาตัวเองไปให้ได้ ไม่ว่าจะไม่ว่างแค่ไหน ติดปัญหาอะไรมีอะไรฝนตกแดดออกอะไรก็ตามแต่ พาตัวเองไปให้ได้ครับ แค่ระยะเวลาสั้น ๆ เราจะทำมันได้ตลอดไปเลยครับ
อืม ใช่ ๆ อืม ครับผม อืม อ๋อ อือ ๆ อ๋อ โอเคเลยครับ ก็แบบว่า อา ความสม่ำเสมอเนี่ย คือแบบว่าสิ่ง ปัจจัยหลัก ๆ เลยนะครับที่ทำให้ผมสามารถสู้ต่อได้เนาะ โอเค ผมเนี่ยก็เคยแบบว่า อ่า พยายามที่จะนะครับ ออกประมาณทุกวันเลย ผมออก 7 วันเลย อะไรประมาณนี้ อันนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าครับ บอกว่าพอออก 7 วันปุ๊บเนี่ย มันไม่ ร่างกายไม่ได้พักเลยนะครับ แล้วมันทำงานหนักต่อเนื่องเลย แต่ผมอยากให้มันสม่ำเสมอไง อ่า อยากจะลดน้ำหนักเร็วด้วย อัน อันนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักไหมครับ? ที่ทำให้ผมเนี่ย ท้อแบบว่า อุ๊ย ท้อเร็วเกินกว่าที่จะควรนะครับ
แน่นอนครับ จริง ๆ แล้วต้องบอกตามตรงว่า การออกกำลังกายนะครับแล้วไม่ให้ตัวเองได้พักเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะทำที่สุดแล้วครับ เพราะว่า 1 คือมันจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยครับ ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่าย เบื่อง่าย แล้วก็เจ็บตัวโดยใช่เหตุด้วยครับ จริง ๆ แล้วเนี่ยการออกกำลังกายคนก็จะชอบคิดน่ะ มันเป็นเรื่องธรรมดาครับ ผมก็เคยที่คิดว่า เฮ้ย ยิ่งออกเยอะยิ่งดี ยิ่งลดเร็ว แต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่อย่างงั้นครับ การออกกำลังกายมันก็มีขั้นตอนในการทำของมัน ซึ่งบางครั้งเรามองดูว่า เออ มันอาจจะ อืม มันอาจจะช้าเกินไป มันอาจจะแบบ อืม ไม่ ไม่ตามเท่าที่เราต้องการ อะไรเงี้ย แต่ในความเป็นจริงอะครับ การออกกำลังกายมันเป็น 1 สิ่งที่ เราต้องทำตามระบบที่ร่างกายเราวางไว้จะเป็นผลดีที่สุดครับ เรา พยายามอย่าไปฝืนสุขภาพหรือว่าสภาพร่างกายตัวเองมากครับ มันทำให้เราเหนื่อยโดยใช่เหตุ คือบางครั้งหลาย ๆ คนแบบจะเห็นว่า เฮ้ย เราเริ่มมาออกไหว เราก็ไปออกแบบ โอ้โฮ 7 วัน 7 คืน อะไรเงี้ย ออกหนักมาก ด้วยความเป็นจริงไม่อยากให้ทำอย่างงั้นครับ จริง ๆ การออกกำลังกายเนี่ย สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง สาม ประมาณ 3-5 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วครับ แต่การออกกำลังกาย 3-5 ชั่วโมงเนี่ย เราก็ต้องใช้มันได้เต็มที่เหมือนกัน อย่างเช่น อ่า ถ้าเกิดว่า จะใช้กำลังออกกำลังกายโดยการออกไปวิ่ง อย่างเงี้ย อา ก็ควรจะเป็นการวิ่งไปเลย หรือว่าจะเป็น อา ออกกำลังกายโดยการ บ ไปเดินเนี่ย อาจจะต้องมีการเพิ่มนิดหนึ่ง แบบว่าจาก 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นสัก 7 สัก 8 อะไรเงี้ย แต่จริง ๆ เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ ไม่ ไม่ ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น 5 ชั่วโมงเนี่ย สำหรับผู้เริ่มต้นนี่ก็ ไปเดินนี่ก็เพียงพอครับ แล้วก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้ สิ่งหลัก ๆ ที่สำคัญก็คือ อย่าลืมที่จะให้ตัวเองได้พักด้วยครับ การพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการออกกำลังกาย แต่หลาย ๆ คนเลือกที่จะมองข้ามอยู่เยอะเหมือนกันครับ
อืม อือ ๆ อืม ครับผม อือ ๆ โอเคครับ อืม อือ ครับ โอ้ อืม ๆ ครับ โอเคครับ อา โอเคเลยครับ โอ้ คำแนะนำดีมากเลย การพักผ่อนก็สำคัญ ใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะออกกำลังกายแล้วจะดูแลตัวเองโดยการพักผ่อนบ้างนะครับ ไม่แบบ ฝืนที่จะไปออกกำลังกายเนาะ แต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมติดใจมาก มัน มันคาใจ เพราะว่าเวลาผมออกกำลังกายเสร็จเนี่ย ผมชอบบอกว่าชั่งน้ำหนักนะครับ มันรู้สึกว่ามันยังอยู่เท่าเดิม มันยังไม่ลดอะไรเลย เหมือนกับว่าสิ่งที่ลดไป ก็คือแค่น้ำอะครับ มัน มันก็รู้สึกท้ออะที่ออกกำลังกายไปเยอะ ๆ แล้วน้ำหนักเท่าเดิม เหมือนมันจะตันอยู่ตรงนั้น เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไร อันนี้พอจะมีคำอธิบายไหมครับ หรือคำแนะนำอะไรแบบนี้?
อืม อืม อืม จริง ๆ แล้วอะครับ สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมองมัน แล้วก็ไม่ควรจะมองข้าม ก็คือในเรื่องการชั่งน้ำหนักเนี่ย มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ อันนี้ส่วนตัวผมแล้วกันนะ คือผมจะไม่ชั่งน้ำหนักบ่อยครับ หลาย ๆ คน เวลาไปออกกำลังกาย ก็คาดหวังว่าทุกครั้งที่ออกเนี่ย ก็คือจะต้องออกครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วก็มาชั่งเลย มันเป็นไปไม่ได้ครับ คือ ร่างกายเราไม่ได้ทำงานง่ายขนาดนะครับ จริง ๆ การชั่งน้ำหนักเนี่ย ถ้าจะให้ดีผมว่าสัก 1 เดือน หรือ 2 สัปดาห์ก็ได้ครับ แต่ว่าสัก หรือ 3 สัปดาห์ก็ได้ครับ แต่ถ้าให้ดีผมว่า 1 เดือนชั่งทีหนึ่งเนี่ยก็เพียงพอแล้ว เพราะว่าการชั่งบ่อย ๆ ครับ จะทำให้เรารู้สึกว่า อืม มันกดดัน พอเราแบบ อะ 1 สัปดาห์ออกกำลังกายมาทั้งสัปดาห์ โอ้ รู้สึกเหนื่อยมากกว่าจะผ่านสัปดาห์หนึ่งมาได้ แล้วพอเราไปชั่งปุ๊บ อ้าว ไม่ลง หรือว่าลงนิดเดียว อย่างเงี้ย โอ้โฮ มันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ากดดันตัวเองมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำ ก็คือ อย่าชั่งบ่อยครับ ยิ่งชั่งทุกวันนี่คือยิ่งไม่ควรเลยครับ เพราะว่า 1 คือมันทำให้เรารู้สึกกดดัน ยิ่งออกมา เมื่อวานออกมาหนัก ๆ แต่ว่าวันนี้เราอาจจะกินน้ำเยอะ กินอะไรน้อย เงี้ย โอ้โฮ น้ำหนักไม่ขึ้นไม่ลง อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ หนัก <inhales> สิ่งที่จะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามชั่งเป็นเวลาครับ อย่างสมมุติเรามีเวลาว่าวันจันทร์ตอนเช้าเราจะชั่ง ก็ให้เราชั่งแค่วันจันทร์ตอนเช้าแค่นั้นนะครับ อย่าพยายามที่จะเปลี่ยนเวลา อย่างเช่น ตอนเช้าเราเซ็ตได้เลยว่าโอเค เราจะเข้าห้องน้ำ ขับถ่ายให้เสร็จหรือจะไม่ก็ได้ครับ แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนอาบน้ำไม่ทานอะไรเลย ตื่นมาปุ๊บ ชั่งเลยเนี่ย อะ จะดีที่สุดสำหรับการชั่งน้ำหนัก คือหาวันที่มันแน่นอน หาช่วงเวลาที่แน่นอน แล้วก็ตั้งเวลาให้มันเป็นอย่างเดิมซ้ำ ๆ เรื่อย ๆ เนี่ย ทำให้เราเห็นผลในการชั่งน้ำหนักได้ดีที่สุดครับ
อือ ๆ เคครับ อืม อืม ครับ อืม อา ครับผม อืม ๆ ครับ อ้อ อือ ๆ โอเคครับ โอเค เลยครับ อา เป็นคำแนะนำที่ดีมาก เพราะว่าปกติ เว เวลาผมจะชั่งน้ำหนักเนี่ย ผมจะชั่งแบบว่า อะ แบบว่าไม่ ไม่ซ้ำวัน คือประมาณว่า อะ ผม ตอนเช้าก็ชั่งที เที่ยงก็ชั่งทีนะครับ ตอนกลางคืนก็ชั่งที จะชั่ง ช ตอนที่ผมออกกำลังกายเสร็จด้วยซ้ำ อะไรพวกนี้ เดี๋ยวผมจะลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ จี้จริงแล้วเนี่ย ผมเคยมีแรงจูงใจอยู่นะ ผมเนี่ยเคยเข้ายิมนะครับ เพื่อที่จะไปออกกำลังกาย ผมเห็นสาวคนหนึ่งที่ผมชอบ แต่ แต่ว่าที ทีนี้เนี่ย ผมเนี่ยกลับมาคิดมากนะครับ เพราะว่ามัน มัน ใช้เวลาออกกำลังกายนานมากเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยชอบ หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็พอคิดมากอย่างงี้เนี่ย ผมก็คิดว่า มันคงทำได้แค่ แป๊บเดียวแหละ คงทำได้ไม่นาน ก็คง อ่า ยังเป็นร่างกายเหมือนเดิมอยู่นะครับ ซึ่งผมอยากจะ ฮ ขอคำแนะนำจากคุณเลย ผมมีแรงจูงใจก็คือมีสาวคนหนึ่งที่ชอบอะครับ ผมควรที่จะทำยังไงดีอะครับ ให้ ให้แบบ อ่า เขารอ เขารอในวันที่ผมเนี่ย
ครับ อืม
ทำสำเร็จเสียที ก็คือผอมเสียที อา
อืม จริง ๆ เรื่องนี้ก็ มันเป็นเรื่องกดดันนิดหนึ่งครับ พยายามอย่ากดดันตัวเองดีกว่า ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปครับ จริง ๆ การลดน้ำหนักจริง ๆ เดือนหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 2 2 โลครับ ไม่เกิน 3 ด้วยซ้ำ ถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยคือ อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากจะแนะนำเลย ก็คือหลาย ๆ คนครับชอบความรวดเร็ว ชอบความเร่งด่วน ชอบอะไรที่มันหวือหวา มันเป็นอะไรที่มันดึงดูด หลาย ๆ คนเห็นว่า โอ้โฮ! สูตรกินข้าวอย่างงี้ ลดน้ำหนัก 10 กิโลใน 1 สัปดาห์ โอ้โฮ! ไม่มีทางเป็นไปได้ครับ ในทางตัวเลขในทางทฤษฎีคือ คุณ คุณไม่มีทางเป็นไปได้ ต่อให้คุณอดข้าวทั้ง 7 วัน ไงคุณก็ไม่มีทางลด 10 กิโลได้ อันนี้ผมกล้าการันตีเลย ต่อให้มันลดลงไปจริง ๆ อะ คือ คือ ยังไงก็ไม่ถึงครับ เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วร่างกายเรามันไม่ได้ทำงานง่ายขนาดนั้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือ เรา เราไม่สามารถอยู่ได้ คือ ลด 10 กิโลเนี่ย ผมกล้าการันตีเลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ในทางตัวเลขเสียด้วยซ้ำ อ่า เอาอย่างงี้เลยละกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่ควรทำคือค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปครับ พยายามค่อย ๆ ลดทีละนิด ๆ ไปดีกว่า อย่าพยายามคิดว่าวัน เดือนหนึ่งเราต้องลดเยอะ อ อ่า การลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นเป้าหมายระยะยาวครับ อย่า อย่าไปมองว่ามันเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่เราทำสัก 6 เดือนเนี่ย 6 เดือนจริง ๆ นี่ถือว่าเร็วมากนะครับ อืม จริง ๆ ระยะเวลาสัก ปี ปีครึ่ง 2 ปีเนี่ย เป็นระยะเวลาที่ พอดีครับ ค่อย ๆ สร้างมันไปเรื่อย ๆ ครับ ทำมันไปเรื่อย ๆ ทำให้มันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบอะครับ อย่ากดดัน อย่าพยายามหาความเครียดใส่ตัว เพราะว่าถ้ามันเครียดอะครับ เราจะไม่รู้สึก เราจะไม่อยากทำ แต่ในทางกลับกันถ้าเราทำแล้วเรามีความสุข เราทำมันวันละนิดวันละหน่อย แบบว่าทำหลาย ๆ อย่างให้มันได้รวมกัน แบบว่า เฮ้ย! วันนี้อยากออกไปเดินเล่นจังเลย ออกไปเดินเล่น ไปมองนั่นมองนี่ บวกกับเราได้สุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย พยายามมองให้มันมีความหลากหลายครับ อย่าพยายามมองแต่ว่าเราจะลดเพียงอย่างเดียว ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราจะกดดันตัวเองมากเกินไป แล้วมันทำให้เรารู้สึกเครียดกับการที่เราทำอย่างงี้อะครับผม อือ
อืม ครับผม อืม ได้ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ เร็วเหรอครับ? อืม โอเคครับ อืม อืม ครับผม ได้เลยครับ ครับผม คำแนะนำของคุณดีมากเลยนะครับ เรื่องความสม่ำเสมอ แล้วเรื่องการที่ อ่า รอผลระยะยาวนะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ที่ให้คำแนะนำให้กับผมนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับผม วันนี้เองก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะครับ สวัสดีครับ